إمم، إمم. طيب احكي لي برضه يعني الموضوع ده بيظهر أكتر إمتى مع العيلة والَّا مع الصحاب والَّا مثلًا مع شريك حياتِك لو أنتِ مرتبطة؟
والله هاقول لِك على حسب الشخص اللي معايا، يعني أنا مع صحابي بصراحة باقول مشاعري، يعني أيًا كان الموقِف اللي محطوطة فيه بقى كان إيه، أنا باقول اللي أنا حاسّاه. باحس إن أنا العلاقة ما بيني وما بين صحابي مَرِنة أوي بحيث إن أنا عادي أقدر إن أنا أقول اللي أنا حاسّة بيه، حتى لو أنا هاضايق الشخص اللي قُدّامي، بس هي هتتفهّم ده طالما أنا متضايقة، يعني بصراحة هم إحنا مع بعض مُتفاهمين جدًا آآ، لدرجة مش عادية.
إمم. آه. إمم. أيوه. إمم. بيفهموا بي بي بيفهموا قصدِك إيه من الكلام أو بيفهموا أنتِ عايزة توصّلي إيه صح؟
بالضبط.